बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है आपने और मैं भी आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और जैसा कि मैं अगर आपको बताऊँ तो कभी-कभी क्या होता है ना कि हम पैसे बचाने की जितनी कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा ही हमसे ख़र्चा होने लगता है और हम नहीं भी चाहते है ना तो कुछ भी होने लगता है। जैसे कभी फ़ोन टूट जाता है, कभी लैपटॉप में पानी ही चला जाता है या फिर कभी आपका इयरफ़ोन ख़राब हो जाता है। तो, तो वो उसके लिए ना आपको बड़ा सारा ख़र्चा मुझे लगता है कि उठाना पड़ता है, तो मेरे साथ तो यही होता है कि जब भी मैं बड़ा सारा पैसा बचाने की कोशिश करती हूँ ना, अपने आप ही हाथ से पैसे जो है वो फिसल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना हमसे हो पाए हमें उतना ज़रूर बचा लेना चाहिए और देखिए ये जो समस्याएँ हैं ना छोटी-मोटी जो फ़ोन टूट गया या कुछ भी हो गया, ये तो ज़ी जीवन में आता-जाता रहता है। जी।
हुँ, हाँ जी। हाँ, हाँ, जी, जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, हाँ जी। उम, जी, जी। हाँ, हाँ, जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा और मैं आपकी बात से सहमत हूँ और यही बात है कि ख़र्चे तो मतलब आते रहते हैं छोटे-मोटे जीवन में, मगर एक नियमित अगर अ, अनुसार हम उसे ख़र्च करेंगे ना, नियमित तरीके से तब वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हमें एक तनाव नहीं होगा कि अरे, पैसे ख़र्च हो खत्म हो रहे है पैसे, ये हो जाएँगे, वैसे हो जाएँगे, तो हमें एक नियमित तरीके से उसको ख़र्च करना चाहिए, कि तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। और और आप बताइए आप अ, पैसों का मतलब अ, कुछ ऐसे समाज के रूप में अगर किसी का मदद करने में इस्तेमाल करें, तो कैसे करेंगी आप?
हाँ। हाँ जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मेरे गाँव में जो ग़रीब लोग होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं ग़रीब के, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनमें ना एक शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। तो मैं उनके लिए ना जो बुक्स वग़ैरह या फिर जो ड्रेस या बैग जो होते हैं ना, वो सब प्रोवाइड करने की ज़रूर अ, कोशिश करूँगी। और उनको उनके लिए जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया या फिर जो भी चीज़ें लगती हैं ना पढ़ाई में, वो ज़रूर मैं उनको वो देना पसंद करूँगी और सारे बच्चों को दूँगी, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक। जितने भी ग़रीब बच्चे होते हैं ना जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ज़रूर दूँगी और उनको प्रेरित करूँगी कि वो शिक्षा के कदम में थोड़ा-सा आगे बढ़ें और मेहनत करें।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हाँ, हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ, जी, जी। हुँ, हुँ, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हाँ, हाँ।

जी बिल्कुल। अ, ऐसे व्यक्ति जो अब एकदम अ, साधा साधारण जीवन व्यक्त करके हैं, पैसे होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। औ कहीं न कहीं उनका जीवन एक तरीक़े सफल होता है। क्योंकि दिखावा आडंबर करने से जीवन नहीं बनता, है ना। और अगर आप अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनकर रहते हैं जो कि सफल होने के बाद भी सारे लोगों से इस तरीक़े से जुड़ा जैसे सब उसके अपने हैं। हाँ, तो कहीं न को वो ज़्यादा मायने रखता है। हाँ जी।
उम, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। उ, जी। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही है आपने और देखिए, अ, मुझे नहीं लगता कि जो समाज है ना वह पैसों के पीछे भागता है। कुछ लोग होते होंगे जो पैसों के पीछे भागते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ ना ऐसे लोगों की जो बड़े समझदार होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको पैसे इतने मैटर करते हैं। जो मैटर करता है वो है इज़्ज़त। अगर आप जो कोई इंसान है हाँ, सम्मान। अगर कोई इंसान है ना और उसको मतलब अगर कहीं अ, वो अमीर घर में जा रहा है और वहाँ पे उसका जो है सम्मान नहीं हो रहा है ना तो मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी बार जाना पसंद करेगा। हालाँकि वहीं अगर कोई आपने देखा होगा ना जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते वो दिल के बड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जिनके पास बड़े पैसे होते हैं ना तो वो बड़े ज़्यादा दिल के ख़राब होते हैं कि लोगों को ना अ, अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो मुझे तो यही लगता है कि देखिए जब भी हमारे पास जो अचानक से पैसे आ जाए ना तो हमें तो ए बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनकी हमें कहीं न कहीं मुझे लगता है मदद करनी चाहिए।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हाँ जी, सम्मान। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात को। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं ना पर्यावरण के बारे में भी हमें एक अच्छी सोच रखनी चाहिए। जैसे देखिए अ, हमें जैसे अ, मान लीजिए जो हमारा पर्यावरण है ना वो हमारे लिए एक अ, जीवन देने का काम करता है, है ना। तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षणा करनी चाहिए। जैसे जो चिड़िये हैं, चिड़िया वग़ैरह और जानवरों के लिए खाना वग़ैरह रखवाना, चिड़ियों के लिए पानी वग़ैरह रखवाना। ये सारी चीज़ें करके हम पर्यावरण को भी एक तरीक़े से सुरक्षित रख सकते हैं। अपना योगदान कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने में। हाँ जी।
हाँ। हुँ। हुँ। हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है आपने। और देखिए कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि लोगों को ना इस चीज़ के बारे में थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। और आजकल के जो लोग हैं ना मुझे लगता है कि पर्यावरण को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और पेड़ों को देखा होगा आपने ना, पेड़ों को काटने पे बड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है ना कि उसको लगाने पे। लोग अपनी सुविधा के अनुसार ना पेड़ को काट के हाईवे बनाते हैं, पूल बना रहे हैं लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर हमारा पर्यावरण भी नहीं रहेगा तो हमारा समाज ना उसका जीना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे भी अगर बड़े सारे अचानक से पैसे मिलते ना तो मैं ये वृक्षारोपण का कार्य ज़रूर करूँगी।
जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ, जी, जी। हुँ, जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी।